De esas que se mueven mucho y que parece que te vas a salir. <chuckles>
Ah, ja, de esas exactamente.
Ajá. <chuckles>
Entonces, este, me subí y dije: "Pues sí, vamos", ¿no?, o sea, este porque el juego anterior era como que de los más pesados, si no es que el más pesado que había, entonces, yo dije: "Ah, pues si ese fue el más pesado, pues sin problema, me puedo subir al que sea".
Ajá. Okey, pero en en la montaña rusa n ¿no vas agarrado de nada?, o sí llevas un cinturón o, ¿qué pasa? ¿Cómo es ese juego?
Sí, bueno, es es como como una especie de de barra protectora que se se ajusta y que funciona también tiene esa función como de cinturón y también hay un un cinturón de de tela. Entonces, sí, este
Ah, okey. Ah.
está esa protección y puedes, pues agarrarte de del carrito de adelante, ¿no?, como del respaldo del carrito de adelante, porque van completamente juntos. Sí, entonces, este
Muy juntos. Ah, okey, y de tu compañero <chuckles> también, <chuckles> ¿no? Sí, sí me imagino.
Ah, sí, también <chuckles> Sí, la verdad es que hasta tomaban fotos, me acuerdo. Fue fue fue un poco raro porque, pues al principio yo creo que la la parte más complicada donde más se siente ese ese riesgo, como que ese esos nervios, ese miedo ajá, exacto, es cuando vas subiendo y volteas a ver para abajo y dices: "Ay, ya estamos muy alto".
Ajá. Sí, ese mi temor. Ajá. Ah, ¿sí?

¿Te daban miedo?
Porque s exactamente, sí, como que tenía ese ese vértigo, no no lo sé, simplemente los veía y decía: "Ay, no, mejor no".
Okey. <giggles> Ajá.
Entonces, este, pues, mu muchas veces me me decían mis amigos: "Oye, pues es que ya pagaste, ¿y cómo es posible que no te subas? Te estás perdiendo de lo mejor, que no va a pasar nada", y esas cosas. Pero la verdad es que a mí, pues no no no me nacía subirme.
Sí. Sí, no estabas totalmente seguro.
Exactamente. Entonces, este
Okey.
Pues llegó un punto en el que volví a ir varios años después. Ya fui con con otro grupo de personas y también era como de: "No, es que hay que subirnos a los más extremos, ¿no? A los más altos". Y y yo decía: "Mm", como que tenía esa indisposición
Ajá. Ajá. Lo voy a pensar. <chuckles>
Pero sí, exactamente. Entonces, eh, al final, pues, terminé aceptando y dije: "Bueno, pues, ya, ¿no? Lo que tenga que pasar va a pasar. Y si hasta aquí llegué, pues, fue una una buena vida". <chuckles>
Ajá. <chuckles> <laughs> Lo voy a disfrutar. <chuckles>
Sí, exactamente. Entonces, este, pues, ya me me subí a a un juego que era como de unos chalecos donde te tenías que sostener. Eran sillas como con chalecos de esos protectores, como unos cubos que se cierran. Y
Okey. Sí.
ese juego me a
¿Ibas parado?
No, sentado, pero, o sea, de que solo era la silla, no había nada abajo, no era como que con un carrito que usualmente hay, no.
¿O sentado? Okey. Ajá, no. No, no, no, nada.
Entonces, este, ese juego me acuerdo que, que daba un par de vueltas en 360 grados, o sea, te pone completamente de cabeza. Y yo dije: "Ay, no, qué nervios". Justo cuando estaba en la fila ya era como de: "No, no, no, no, no". Pero de en mi mente pasaba: "Pues, ¿cómo me voy a salir ahorita? Ya estoy hasta aquí, ya". <giggles>
Okey. <chuckles> Influyó un poco el qué dirán, ¿no? ¿Cómo y voy a ver si me salgo? <giggles>
Sí, sí, la verdad sí, sí influyó en esa ocasión. Y no, pues, cuando cuando ya estaba casi por entrar en el turno, digamos que, que venía bajando, pues, veo que una chica está como que toda mareada, toda y se le empiezan a ir los ojos para atrás y se empieza a convulsionar ahí. Yo dije: "No puede ser".
Ajá. Ajá. Sí. <gasps> ¡Guau! <gasps>
Sí, era
Pero ¿ya ya habías bajado del juego o todavía no?
No, justo me tocaba entrar cuando se bajaran ellos y yo como de: "No puede ser".
¡Ay! <laughs>
Sí. O sea
Oye, es que tú también no te fuiste paso a pasito. O sea, te te fuiste, te lanzaste por el juego más atrevido, ¿no?
<chuckles> Pues, sí, ¿no? Así es como bueno, <chuckles> pues, es que si siento yo que si lo pensaba mucho iba a ser como de: "No, mejor este", y así iba a ir con otro y otro y otro.
Ajá. Sí, nuevamente ibas a a tener miedo. Y luego, ¿qué pasó?
Exactamen